बिल्कुल, आपने बहुत सही बातें करी, और मतलब अ, जब किसी अ, रिऐलिटी के ऊपर, या मतलब किसी भी अ, रियल घटना के ऊपर कुछ स्टोरी बनती है या कहानी बनती है, तो उसको कहीं न कहीं, जो लोग होते हैं ना अ, रिलेट कर पाते हैं। एक तो उसमें जो भावनातक अ, भावनात्मक तत्व जो होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक अ, जुड़े हुए होते हैं और काफ़ी मतलब अ, डिटेलिंग जो होती है ना, उस मूवी की, तो वो ज़रूर उसमें मेरे को दे अ, लगता है कि देखने को मिलती है, और उससे काफ़ी हद तक, जो लोग हैं, जुड़ पाते हैं, सीख पाते हैं कुछ न कुछ, और काफ़ी मतलब एक एंगेजिंग सी स्टोरी बन जाती है वो।
हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी, जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और अभी ना अ, मैंने अभी वो आई थी ना अ, बिहार कर नहीं, बंगाल करके एक अ, सीरीज़ आई थी, इस पर अ, नेटफ्लिक्स पे नई आई थी। उसका बंगाल पूरा नाम नहीं है। मतलब उसका जो पहला चैप्टर था ना, 1st चैप्टर था, वो बिहार का था। तो जो बिहार वाला था ना, वो सत्य घटना पे आधारित था, और जो बिहार अ, ब बंगाल वाला है ना, वो रिटर्न है। तो आप बिहार वाला एक बार ज़रूर देखना। अ, चैप्टर बिहार, ऐसे करके कुछ है उसका नाम। तो वो सारा क्राइम व्राइम से ऊपर है, थोड़ा थ्रिलर टाइप है, आपको शायद पसंद आएगा। तो आप ज़रूर देखिएगा वो। जी।
जी। अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं इस प्रकार के शोज़ वैसे देखना पसंद करता हूँ, थ्रिलर या थोड़े हॉरर या इस प्रकार के जो शोज़ होते हैं ना, मुझे काफ़ी अ, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वैसे आपने एक शो बचपन में देखा होगा। काफ़ी मुझे उस शो को अ, देखते हुए काफ़ी डर लगता था। तो हम पूरा परिवार बैठ के वो देखते थे। जैसे मतलब वो शो शायद अ, सैटरडे और संडे को आता था। तो अ, कहीं न कहीं मतलब हम अ, तब लेट नाइट तक देख पाते थे। तो वो उस सैटरडे और संडे को ही आता था। तो इसलिए फिर कुछ 10 बजे के आसपास ऐसे शो आता था वो, फियर फ़ाइल्स करके। तो वो हाँ, <chuckles> बिल्कुल, इस शो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब डर लगता था और काफ़ी मतलब <chuckles> जब भी कुछ ऐसे सीन्स आते थे, जहाँ पर या तो भूत या कुछ आता था ना, तो हम कंबल के अंदर घुस जाते थे। जी।
जी, जी, जी। अच्छा। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हुँ। अरे! हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने देखा है फियर फ़ाइल्स। <chuckles> जी, जी, जी, जी। जी। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। मैं तो आज भी कभी-कभी फियर फ़ाइल्स देख लेती हूँ, ऐसे ही मज़े के लिए। अब डर तो नहीं लगता इतना, हाँ, बट यूट्यूब पे उसके ज़्यादातर शोज़ जो हैं, अवेलेबल हैं।
हैं! अच्छा। अच्छा था। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी मुझे पता नहीं था, ये मैंने मतलब अ, कि अभी भी यूट्यूब पर भी दिखते हैं, करके शोज़। तो मैं
जी, जी, जी। जी। है, बट अब हँसी आती है ज़्यादा। <chuckles> क्योंकि उस टाइम के वीएफ़एक्स और वो सब है ना, जी, जी। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे समय का पता ही नहीं चला कि कब समय जो है, इतना हो गया आपसे बात करते-करते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा। जी। जी।